Tá.
Eu gosto muito de pessoas engraçadas.
Hum. Tá bom.
Eh, e divertidas e leves
Uhum.
sabe? Eh que trabalhem também, é bom. <laughs>
<chuckles> Alguma ambição. <chuckles>
É. <laughs> Ai, ai. <chuckles> Eh E, assim, é é engraçado, né, porque
Hã. Entendi. Tá.
e eu acho que hoje, olhando pra trás, eu fico pensando, assim, né, em todos os relacionamentos que eu tive e as pessoas que passaram pela minha vida e e como cada um tem algo de positivo, assim, sabe, e de negativo, claro, né, como todo mundo, assim.
<chuckles>